Hm. Ja, das klingt auch nach vollen Tagen, nach sehr variablen Tagen. Ähm, das ist ja schon etwas, was es schwer macht, da 'ne Routine reinzubringen. Ähm, um da mal 'n bisschen genauer dein Ziel, ähm, zu verstehen, also, du du möchtest natürlich da so 'ne Routine reinbringen. Ähm, ist es auch so, dass du aus deiner Perspektive zu wenig schläfst, oder stört dich das einfach nur, dass das immer so unterschiedlich ist, und und welchen welchen Einfluss hat das so auf dein Wohlbefinden?
Mhm. Ähm, ich würde sagen, mein größtes Problem ist, dass ich 'ne Nachteule bin und gerne spät wach bin. Also, ich gehe schon gerne erst so um 1:00 schlafen oder 1:30, manchmal auch 2:00. Hm, wenn ich sehr müde bin, gehe ich um 23:30, 0:00 schlafen. Aber das ist so meine Uhrzeit, wo ich schlafen gehe und wenn ich es mir einrichten kann, schlafe ich auch gerne 'n bisschen länger, vielleicht bis 10:00 oder 11:00, ähm, weil ich dann ja den Tag, der dann kommt, auch wieder so lang machen kann bis spätabends. Das heißt, das ist so mein natürlicher Rhythmus und ich mag das auch so. Ich würde mir, glaube ich, manchmal wünschen, dass ich, äh
Mhm. Mhm. Mhm.
früher aufstehe. Ich habe es auch mal 'ne Phase lang probiert, dass ich mir einfach dachte: „Ich gewöhne mir jetzt an, einfach trotzdem früher aufzustehen, obwohl ich's nicht muss, ähm, an den Tagen, wo ich halt mir das einrichten kann.“ Und das hat mich aber dann auf Dauer irgendwie ausgelaugt, weil ich habe mir da diesen Stress gemacht:
Mhm. Mhm. Mhm.
„Du musst auch morgens produktiv sein und bisschen früher aufstehen“, und, ähm aber irgendwie habe ich dann gemerkt, wie mich das richtig ausgelaugt hat über die Wochen, weil das einfach nicht mein Rhythmus ist und, ähm, ja, aber es ist irgendwie schwierig, ja. Also, ich glaube, so das Ziel ist, dass ich's schaffe, hm, generell 'n bisschen früher ins Bett zu gehen. Ich glaube, das wäre ganz gut. Ja.
Ja. Mhm. Mhm. Mhm, ja, okay. Das klingt doch machbar. Wie v wie viel Schlaf würdest du denn überhaupt sagen, brauchst du? Mit wie viel Schlaf fühlst du dich denn so am besten?